Olha, um pouco, sim, sabe. Quando a academia está vazia. Um pouco sim.
Hum, ok.
Eh, porque às vezes acontecia, assim, de eu estar fazendo um aparelho, e uma pessoa está esperando eu terminar a minha sequência ali. Aí já é uma pessoa bonitona, bombada, com um corpão, né, homem ou mulher, que seja, tá ali disputando o aparelho, esperando o aparelho. E aí, eu fico toda desconcertada, porque parece que eu estou perdendo tempo ali, tirando o tempo da pessoa, sabe.
Uhum. Entendi. Sim.